Tout à fait, j'ai même j'en ai même eu plusieurs, on va dire. Ouais, enfin plusieurs, oui, 2 c'est plusieurs, <chuckles> voire 3. Ouais.
C'est vrai? Oui, bah oui, bah bah et écoute, je suis curieuse d'entendre, heu, ta proposition et ton histoire.
Ouais. Alors, heu, bah, heu v on va dire le 1er échec, j'en ai pas spécialement, heu, tout de suite transformé en opportunité. J'en ai eu j'ai eu 2 échecs de suite, en fait, donc je vais te racon je je je j
D'accord, c'est quoi dans le cadre familial, heu, personnel, heu, professionnel? D'accord, OK.
Heu, prof professionnel, professionnel ouais, donc en en fait, heu, en fait, c'est un peu une succession. Alors en gros, j'étais en en salarié en tant que, heu, technico commercial dans une entreprise. Heu, donc j'étais sédentaire et je faisait et faisait on on fabriquait des ventilateurs industriels
Ouais, tu vendais quoi? D'accord.
et on les fabriquait et on les j et on les vendait, donc heu, c'était une entreprise, heu, où j'étais extrêmement pas bien. C'était une entreprise où, heu, il y avait eu un une, heu, en fait, les la la PDG et et son mari étaient des tyrans, en fait, en gros, donc comme ça arrive sou souvent.
Oui. Oui. À ce point-là, c'était une grande boîte ou une petite boîte, une PME? Ou?
Non non, une une une vingtaine, donc heu, le le le boulot était bien. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal parce que j'avais quand même du de un peu de calcul technique à faire, pour dimensionner les ventilateurs, et après, il fallait que je les vende en argumentant pourquoi si, pourquoi ça, c'était pas mal, c'était intéressant, mais c'était horrible, c'était, heu, vraiment, heu, une ambiance!
D'accord. D'accord. Ouais. Mais tu peux décrire un petit peu, c'était quoi? C'était un trop de micro-management? C'était, heu, de la du harcèlement permanent? Trop grand
C'était une espè cèlement moral, ouais, heu, en fait il y avait la PDG qui était là tout le temps dans le bureau à 2 mètres de moi et elle épiait tout ce que j tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on disait. Dès qu'on disait un truc qui lui allait pas, elle nous parlait pendant qu'on était au téléphone: «On dit pas ça! C'est pas comme ça qu'on fait!» Heu, alors qu'on est
D'accord. Ah oui, donc ça peut couper la chique quand même, hein, ouais effectivement.
alors qu'on est au téléphone avec un client et et c'était, heu, enfin, c'était p plein d'histoires horribles. Bref, donc j'ai réussi à à à à m'en aller en trouvant un pour moi, c'était déjà un échec ça. Je dis: «Bon beh tant pis, heu, je j»
<chuckles> Pourquoi c'était un échec? Attends, on va rester un petit peu sur ce sujet-là. Heu, tu dis: «C'était un échec» pourquoi pourquoi tu l'as ressenti comme étant un échec?
Ouais.

Donc heu, et j'ai là, j'étais d chez un grossiste informatique. Au bout de d à la fin de mon de ma période d'essai, il il v il me dit: «Vous pouvez venir dans mon bureau?» <chuckles> Là, je commence à sourire. Pour le coup, là j'avais déjà compris. Il m'a dit: «Bah, je vais pas vous garder»
Ah oui, tu tu te voyais déjà viré quoi? Hein, hein.
«oui, mais je vais pas vous garder» et puis là, j'ai rigolé quoi. J'ai dit: «C'est super», p te enfin, là, pour le coup, j'avais appris. J'ai dis: «C'est bon, j'ai compris comment ça marche», heu
Mais est-ce que tu as demandé alors à bah, à ces 3 entreprises finalement, est-ce que tu as eu, heu, le réflexe de leur demander, de justifier pourquoi? Alors, non pas pour, heu pour, heu pour, heu, comment dire? Hem, heu, exprimer ton désaccord sur la décision qui avait été prise, mais plutôt pour la comprendre mieux. Est-ce qu'ils ont réussi un petit peu à te décrire pourquoi ils ne te gardaient pas? Est-ce que tu as eu la curiosité finalement de leur demander?
Ah <blows air> Bah, les l Celui des ventilateurs non, mais j enfin, j'ai cru comprendre. Je crois que c'est l'autre co commercial qui m'a dit que la la p la la PDG, elle voulait même pas m'embaucher. Déjà au départ, elle lui avait dit, donc bon, je sais pas pourquoi, bon
Mmh d'accord. OK. Bon, bah ça, ça te sert à rien de savoir ça. Est est-ce qu'à un moment, tu as un retour constructif d'une de ces personnes qui t'a qui t qui t'as remercié?
Voilà. Heu, m mais Non. L la 1re non. Heu, le 2e, j il m'a dit que j'étais pas fait pour ça. Enfin qu'il voyait que c ça allait pas aller.
Ouais. D'accord. Bon ça c'est des formations, mais est-ce qu'il a un peu développé ou est-ce que tu lui as demandé de développer?
Ouais. Non. Non, et le dernier, il m'a dit, heu, pareil, que j'étais pas, heu, enfin le gars que je remplaçais était largement meilleur en fait. Oui, enfin, bon, au bout d'un moment. Heu
D'accord. Mmh d'accord, mais ça, ça t'aide à rien non plus, quoi. Ça te permet pas d'avancer non plus sur ta sur ta réflexion autour de: «Est-ce que je suis un commercial ou pas?» Hein?
Bah, non et tu Bah non, parce qu'en gros je voilà, oui en gros en gros je vendais pas assez quoi, donc heu, bon je faisais bien mon travail mais
OK. Oui, c'est souvent ce qu'on demande à des commerciaux, c'est de vendre quoi, oui, <chuckles> et du coup, alors, qu'est-ce qui se passe?
Ouais. Et bon je vendais et Et là, heu, j'ai eu, là ça s'est vraiment transformé en opportunité parce que, a au bout de 3 échecs, j'ai dit: «Moi j'arrête, j'arrête, heu, c'est bon», heu, j'ai trouvé une offre d'emploi où ils cherchaient un dessinateur industriel, débutant accepté. À soi 60 quand même de chez moi, mais il y avait débutant accepté, anglais obligatoire ou italien, et je et je suis bilingue italien
D'accord. Oui, c'est pas tout près. OK. Magnifique!
donc je lui dis: «Là, c'est un signe de je sais pas qui, mais c'est c'est c'est un de ces ces là j'y vais» parce qu'en fait j'ai fait des études techniques. J'avais déjà fait un peu de dessin à l'école
Mmh, d'accord.
et c'est quelque chose qui me correspond beaucoup plus pass parce que moi je suis créatif. Moi je suis beh, musicien, je suis, heu, j'aime j'aime dessiner, je j'ai écrit 2 romans. Heu, et moi j'aime bien j'aime la création. Moi le le la.
D'accord, mais c'est pas quelque chose que tu avais pensé mettre, heu, au centre de ton métier, en fait?